बिल्कुल जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने और जो है ना मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपकी बात से। और कहीं न कहीं जो है ना आपने देखा होगा सरकार भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे-अच्छे मतलब फैसले ले रही है प्लास्टिक को बचाने के लिए, मतलब प्लास्टिक का मतलब कम से कम इस्तेमाल हो और जैसे आपने देखा होगा, हमारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं ना, तो वो जो हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है जितना भी प्लास्टिक का कूड़ा है, तो उसको जो है हाइवेज के नीचे और जितने भी फ्लाईओवर्स है ना, उनके अंदर-नीचे डाल रहे हैं। ताकि जो है उसके ऊपर रोड उसके ऊपर से रोड डाल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेहतर बात है क्योंकि आप जो है, कूड़े से जो है सड़कें बना रहे हैं, तो उससे बेहतर बात क्या ही हो सकती है। और कहीं न कहीं जो है ना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रीयूज कर रहे हैं इन सब चीज़ों का और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात भी है ये क्योंकि कहीं न कहीं जो है आप जो है, कूड़े से जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो बहुत बेहतर बात है और कहीं न कहीं मतलब जो है और लोगों को भी सीख मिलती है ना, हमें जो है मतलब अ, जो कूड़ा वग़ैरह है उसका हम कितना अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जो है, स्कूलों में भी जो है टीचर अगर मतलब बच्चों को सिखाएँ कि जो है मतलब अ, छोटे से हम क्या है किस तरीके से प्रकृति की सुरक्षा कर सकते हैं और कूड़ा कितना कम से कम फेंक सकते हैं और जो है ना कितना अच्छे से मतलब रहना चाहिए हमें, तो जो है बच्चे बड़े हो के काफ़ी अच्छी आदतें सीखते हैं। जी, आपका क्या विचार है इस पर?
हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल। जी। सही बात। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। हुँ। सही बात। हुँ। हाँ। नहीं देखिए, स्कूल ही आप बोल सकते हैं कि वो पहला जगह होती है, जहाँ पर बच्चे को चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। हालाँकि माँ-बाप आपके पहले गुरु होते हैं, जो कि आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताते हैं कि ये चीज़ सही है, यह चीज़ गलत है, कचरा मत फैलाओ। तो
हाँ। बिल्कुल।
जो स्कूल होता है वो उन्हीं चीज़ों को सच्चाईयों में दिखाता है कि देखिए कचरा अगर फैलाएँगे तो क्या नुकसान होगा। आज तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हाँ, आज तो मेरा कुछ नहीं हुआ, मगर कल को धीरे-धीरे चलके समझ में आएगा। तो
बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल।
हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए कि स्कूल में जो चीज़ें सिखाई गई हैं, आपके बचपन में जो चीज़ें बताई गई हैं
जी, जी। हाँ।
उन चीज़ों को मानिए, थोड़ा-सा समय लगता है, आदमी अगर कुछ खाता है तो अगर कहीं डस्टबिन बना हुआ है, तो 2 कदम अगर चलके जाना है, तो कोशिश कि जो वो 2 कदम चलके चले जाइए, जाके उसको फेंक दीजिए। जो चीज़ सही से अगर आप करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको भी लो देख के लोग सीखते हैं कि हाँ, अगर वो बड़े हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो तुम भी करो। तो हमेशा एक अच्छे उदाहरण बनिए, ना कि उसकी जगह पर एक ख़राब उदाहरण। जी।
जी, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल।

बिल्कुल, जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने और जो है ना मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए आपसे और कहीं न कहीं अगर जो है ना छोटी-छोटी आदतें रोज़ अपनाएँगे तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर दिख सकता है, क्योंकि मैंने देखा है ना अगर आप जो है मतलब घर के आसपास साफ़-सफ़ाई रखते हैं, तो मोहल्ले वाले लोग भी जो है ना बिल्कुल ही, आपने देखा होगा मोटीवेट होते हैं सब चीज़ें देखकर और कहीं न कहीं जो है ना वो अपने घर से भी मतलब साफ़-सफ़ाई रखते हैं फिर, तो अगर जो है ना अ, आपकी वज़ह से कोई जो दूसरा मतलब अच्छी चीज़ें सीख रहा है, तो उससे बेहतर बात क्या हो सकती है? और कहीं न कहीं मतलब छोटे बच्चों को भी ना ये आदत जो है, मतलब डाल देनी चाहिए हमें। बिल्कुल, और बच्चों में भी आदत डाल देनी चाहिए क्योंकि अगर जो है उनको हम छोटी उम्र से अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाएँ और जो है ना महत्व सिखाएँ कि कितना ज़्यादा जो है प्रकृति कितना ज़्यादा मतलब ज़्यादा महत्व हमारी ज़िंदगी में, तो कहीं न कहीं बड़े होकर मतलब ये अच्छी चीज़ें सीखते हैं। जी, आपका क्या कहना है?
हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। एक सीख मिलती है। हाँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हाँ। नहीं देखिए, जो आपने बात बताई है कि कहीं न कहीं एक बच्चों को अगर आप एक सही राह दिखा देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी, ये चीज़ आपके लिए ग़लत रहेगी, तो वही उनको आगे चलकर मदद करती है और हम सभी को एक कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको एक सही राह दिखाओ क्योंकि जब वो एक सही राह देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने अंदर ही मन में भी समझते हैं कि हाँ, घर हो गया अपना है, धरती हो गई, अपनी है। आप उसको थोड़ा-थोड़ा करके अगर सिखाएँगे तो वो समझेगा और अगर मैं बात करूँ कि जो भी प्लास्टिक हो गए या फिर एक ऐसे सामान कई च कई बार तो ऐसा भी होता है कि अब अगर आप एक अ, छोटी-सी सब्ज़ी लेने बाहर गए हुए हैं या फिर वो सब्ज़ी ऑनलाइन आती है, तो वो कहीं न कहीं पैकेट में पैक रहती है। तो लोग क्या करते हैं सब्ज़ी को निकाल लेते हैं और पैकेट को फेंक देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से भी थोड़ा-सा बचना चाहिए कि उसको फेंकिए नहीं, उसको भी आप अ, उठाकर सीधा डस्टबिन में डाल दीजिए।
हाँ। बिल जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल।

हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं आपने देखा होगा आजकल लोग जो शहरों में रहते हैं, वो कहीं न कहीं गाँव की तरफ़ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो है ना गाँव में इतना ज़्यादा आजकल मतलब शहरों में ज़्यादा प्रदूषण फ़ैल रहा है और इतनी ज़्यादा क्वाल एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, तो कहीं न कहीं जो है ना लोगों को साँस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक़्क़त आ रही है। क्योंकि जैसे हमारी राजधानी है दिल्ली तो वहाँ देखा होगा मतलब लोग जो है ना घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ 1 दिन रहना जो है बिल्कुल 20 या 15-20 सिगरेट पीने के बराबर हो गया था बीच में, तो आप ख़ुद समझ सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा मतलब दिक़्क़त हो रही है और लोग मतलब लोगों की सेहत पर भी इस पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है इन सब चीज़ों से। मुझे लगता है ना कि हमें जो है अपना आस-पास जो है साफ़-सफ़ाई रखनी चाहिए और जो है ना जितना हो सके पेड़ उगाने चाहिए। जी, आपका क्या कहना है?
जी। जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। नहीं देखिए, आपने एकदम सही बात बताई है कि यही छोटे-छोटे कदम होते हैं कि आप पेड़-पौधे लगाइए, नालियों को साफ़ रखिए, पानी का एक सही तरीक़े से इस्तेमाल कीजिए, कोई फ़ालतू में उसका इस्तेमाल कत मत कीजिए। तो यही जब आप कदम अपने अंदर उतारने लगते हैं और ये समझ लाने लगते हैं कि नहीं, जो चीजें सही हैं, क्या चीजें ग़लत हैं, तो धीरे-धीरे चल के आपके अंदर एक बदलाव आता है और यही बदलाव उन चीज़ों को कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम करता है कि किस तरीक़े से आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे। जी।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ जी, काफ़ी अच्छी बात कही आपने और जो है ना मुझे आपसे बात करके काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। तो आशा करता हूँ ना हमारी भविष्य में फ़िर से बातचीत होगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। चलिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपसे फ़िर किसी अन्य विषय पर बात करूँ।
बिल्कुल।

ऐं तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा मतलब छोटे बच्चों को भी सिखाएँ कि जो है साफ़-सफ़ाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो है ना, बत बड़े होके काफ़ी अच्छी आदतें सीखते हैं और मुझे लगता है कि हमें जो है घर के आसपास पेड़-पौधे उगाने चाहिए, जिससे जो है सबसे पहले तो आपको पता ही है पेड़ वग़ैरह मतलब हमें जो है कितना ज़्यादा मतलब अच्छी हवा देते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं पेड़-पौधों से, तो जो है ना मुफ्त की चीजें हमें मतलब कंज़्यूम करनी चाहिए और लेकिन लोग जो है ना इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों पे और इसका असर जो है बाद में जो है आपने देखा होगा उनके शरीर पर पड़ता है। बिल्कुल। जी, आपका क्या विचार है इस पर?
जी। हाँ। जी। हुँ। सही बात। जी। हाँ, हाँ। सेहत पर होने लगता है। जी। नहीं, देखिए एकदम बात आपने सही बताई है और मैंने आपको बताया कि अगर बात की जाए कि घरों में कचड़ा किस तरीके से कम हो तो सबसे पहली चीज तो है कि आपको अपने अंदर एक समझ लानी होगी कि देखिए घर आपका है, चीज़ें आपकी हैं तो आपको अपने हिसाब से चलना होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर आप कहीं सब्जी लेने बाहर जा रहे हैं तो अपने आप एक झोला ले लीजिए या फिर कपड़े से बना हुआ जूट का कोई भी सामान ले लीजिए जिसमें आप उनको रखें आएँ, कोशिश कीजिए कि जो पॉलिथीनस है वो ना आएँ क्योंकि कहीं न कहीं देखिए पॉलिथीन हो गई, यही सब छोटे-छोटे क चीजें होती हैं जब घर के अंदर आने लगती हैं तो वही कचड़ा फैलाने लगती हैं।
हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
तो मेरी आदत है कि सबसे पहले तो अगर आप कोई भी चीज़ जैसे अगर आप छिल आपने केला खाया तो उस छिलके को कहीं भी फ़ रखिए या फिर फेंकिए मत। आप उसको सीधे जाके अपने डस्टबिन में डाल दीजिए।
हाँ। बिल्कुल। हाँ।
तो, यही सब आदतें हैं धीरे-धीरे जब आप करने लगेंगे वो आदतें जब आपके दिनचर्या में जुड़ जाती हैं, तो आप धीरे-धीरे करके अपने घर को स्वच्छ बना लेते हैं। जी।
हाँ।